Oye, y cuéntame, ¿cómo enseñar a los adultos mayores, o a las personas ya mayores a usar tecnología básica?
Ujú. Ay, a a mí es algo de que en lo personal me gusta hacer, porque claramente, eh, ellos no crecieron con todas estas, eh, ventajas y herramientas que tenemos hoy en día, y siento que y Ajá, incluso me ha tocado presenciar momentos en los que cuando piden ayuda, los que son más jóvenes, no les tienen esa paciencia. Yo, en lo personal, pues bueno, soy ya en general una persona paciente, y se me hace muy bonito el poder enseñar algo completa nue completamente nuevo para para ellos.
Sí, es cierto. Oye, qué padre que tengas esa paciencia, la verdad es que también se podría decir que es como una virtud, porque, es cierto lo que dices, ellos ya no crecieron con esa tecnología y este nuevo hecho de que pueden ver, pues, hasta ya las llamadas, ¿no? Con hablar con otras personas, el FaceTime, ¿y por dónde empezarías con alguien que nunca ha tocado un smartphone o una tablet?
Ujú. Exacto. Ujú. Bueno, lo ahora sí que los esenciales que a uno se le puede hacer como lo más fácil del del mundo, por precisamente porque crecimos con esto, ellos no. O sea, el el solo hecho de encender un teléfono, no saben cómo, ¿no? Eh, qué botón oprimir, eh, cuánto tiempo esperar. Entonces, desde eso, desde lo más sencillo, de encender el teléfono y, pues bueno, una vez que te que te abre todo todas estas opciones preguntarles, eh, yo siempre es lo que les pregunto inicialmente es: "¿Qué aplicación les interesa más?". Para pues, empezar con esa
¿Y qué es lo que te responden? O algunas veces sí te dicen la respuesta, o no tienen ni idea de lo que estás hablando. <chuckles>
Ajá. Sí, no, muchos me dicen que las lla que hacer llamadas y otros, eh, usar WhatsApp, porque dicen, <chuckles> me me han dice de me habían dicho: "Ay es que yo quiero comunicarme pues con mi familia que está en el extranjero, y pues, que me han dicho que WhatsApp". Y les digo: "Sí, claro". Entonces, bueno, siempre partimos, pues una, hacer llamadas, que igual nos puede parecer lo más sencillo del mundo, a los que estamos acostumbrados, pero pues, la verdad es que si te pones a pensar, es también oprimir botones, ir a tu agenda de contactos, una serie de cositas y pasos que, pues, ellos claramente pues no saben ¿no?
Ay, sí. Es cierto. Y por ejemplo, o sea, ¿les ayudas a gente de tu, o sea, de tu familia, por ejemplo, tus abuelos o tus papás, o vas así a algún lugar también a enseñarlos o algún asilo, o cómo es todo esto?
Ujú. Ujú. Ajá, me ha tocado con familiares y con algunos amigos, eh, por ejemplo, una amiga de mi mamá, eh, también un día tenía ahí unas dudas con Facebook y de hecho hasta le habían hackeado su cuenta, entonces, se me hiz ajá, y ahí me di cuenta que incluso a veces hasta los propios hijos no tienen esa paciencia de enseñarle a sus padres, ¿no? Entonces, porque mi primera reacción fue decirle: "Oye, ¿por qué no te dicen, pues, tus hijos?", ¿no? Como, pues, es algo muy fácil y que no les toma mucho tiempo, yo también, bueno, ahí quizás entrometiéndome <chuckles> un poco, pero me llamó mucho la atención, o sea, fue como, me salió muy natural <chuckles> sin pensar y ella me dijo: "No, es que no me tienen paciencia", fue lo primero que me dijo, ¿no?
Ay, ¿cómo crees? <chuckles> Sí. Ay, pobrecita.
Sí, y yo, pues obviamente ya, bueno, no, ya no inicié otra conversación ahí, pero le dije: "Ah, bueno, mira, no te preocupes, yo te voy a enseñar, vamos a intentar recuperar tu cuenta y si no, bueno, pues, lo que yo te sugiero es que te abras otra, pero, pues estés muy alerta con esos mensajes extraños que te pueden llegar a a llegar, ajá, puedes llegar a recibir"
Oye, la verdad es que eso me causa un poco de conflicto y también, un poco de tristeza que digas, o sea, que sus hijos no tengan el tiempo y a veces cuando, bueno, cuando ellos estaban chicos, estaban bebés, ella tuvo el tiempo para aprender a caminar, para enseñarles a comer. O sea, como toda esta serie de cosas, que a veces los hijos deberían de valorar más a sus papás, pero, bueno. Sí.
Ujú. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. ¿Verdad? Ujú. Sí, y es algo que que, a ver, afortunadamente yo tengo una buena relación con mi mamá, eh, o sea, podemos a lo mejor discutir de repente, porque ninguna relación es perfecta, pero, eh, yo sí soy consciente de estas cosas y uno creería que todo mundo lo es y, pues no. O sea, empezando porque a lo mejor hay familias que no se llevan bien, eh, no se hablan, entonces, con con estos casos de pedir apoyo o ayuda para usar tecnología, pues claramente, <chuckles> si no hay una buena relación no van a tener paciencia o se frustran. Y claro, te pone a reflexionar todos estos puntos que co que comentas muy interesantes de que, a ver, cómo tus papás sí te enseñaron, eh, pues, las bases desde lo más sencillo, y aunque no lo hayan hecho, no porque a lo mejor ellos no lo hicieron, tú no lo vas a hacer. Si tú, realmente te nace y tus papás se están acercando a ti o o tus abuelos se están acercando a ti para una ayuda, bueno, pues, no tienes que tampoco tomar una actitud de de venganza, ¿no? O o sea, si realmente te nace y tienes el tiempo, pues enseñarles.
Cierto. Es verdad. Oye, y por ejemplo, ¿te ha tocado con algún familiar que te desesperes, o que le has explicado una y otra vez y todavía no entienda? ¿Qué es lo que haces, para no estresarte? O O sea, que sé que tienes mucha paciencia, pero, ¿nunca te has desesperado tanto?
Ujú. <chuckles> Ajá. Sí, claro. O sea, creo que de aunque uno sea paciente, de repente hay momentos en los que puedes estar, no sé, con con otras cosas en la cabeza, ya sea personales, de trabajo, entonces, pues, no todos los días amaneces del mismo humor, ¿no? O estás del mismo humor. <chuckles> Entonces, sí, con mi mamá alguna vez también me pasó con, eh, una cuestión de la aplicación del banco, que me decía: "Oye, ¿cómo hago para hacer una transferencia?" Y le decía: "Mamá, pero es que ya te expliqué. 'No, pero, a ver, explícame'," le decía: "Bueno, permíteme, que estoy trabajando", entonces, me decía: "No, pero lo necesito ya." Y yo: "Bueno espe" eh, entonces, era como esa discusión, no más que nada de los tiempos, a ver si qué lo iba a hacer, pero, claro, en ese momento ella quería en ese preciso instante, entonces, sí, quizás ahí se me botó un poquito, eh, el no tener tanta paciencia, eh, y, a lo mejor, ella tampoco hacia mí, ¿no? Como diciendo: "Ya, o sea, es ahora, o o, nunca". <chuckles>
Ah, sí, también. <laughs> Oye, ¿y nunca te ha pasado también, esto de las famosas contraseñas que a veces le pones a los papás, y luego te dicen: "Oye, pero, ¿cuál era mi contraseña?"
Ujú. Ah. <laughs> Sí, claro. Y lo que hice, que supongo que muchos han hecho, es guardarle todas sus contraseñas en un lugar, eh, y decirle: "Aquí están, o sea, cuando se te olvide, aquí están". Porque, pues, también pasa que, 1, se les olvidan y luego, entonces, crean otra, y ya entonces ahí sí, ya está más complicado, porque, no se acuerdan, y para poderla volver a hacer, hay aplicaciones que te piden 1000 pasos y ahí te tardas toda la vida, ¿no? Pero sí, eso creo que es importante, que si les ayudas a generar las contraseñas, eh, siempre las tengan guardadas en un buen lugar, eh, por ejemplo, si es en una aplicación del mismo teléfono, ponerle candados también, o con o o, también, eh, la contraseña o el Face ID, para que, evidentemente, pues, no cualquiera tenga acceso fácil, ¿no?
Sí. Así es. Sí, tienes razón. Y, por ejemplo, ¿qué truco sencillo has logrado, o qué victorias rápidas recomendarías para que, pues, estos adultos no se frustren al inicio, o lo apunten paso por paso? ¿O cómo es lo que te ha funcionado para hacerlo?
Ujú. Mm. Ajá. Uno, hacerle sentir esa confianza, ¿no? De que me puedes preguntar lo que sea y que sepas que, bueno, voy a tener yo la paciencia. Y si tú te frustras porque sientes que no estás aprendiendo, pues, que sepas que esto es poco a poco, ¿no? O sea, no no a todos se nos no tenemos la facilidad de aprender las cosas rápido, hay otros que sí, otros que no. Entonces, que sepas que es normal, que toma su tiempo, no porque veas a todo mundo usando un teléfono, quiere decir que todo mundo lo aprendió de la noche a la mañana. Entonces, eso que que también ajá, que ellos también estén tranquilos en ese aspecto, y que poco a poco, pues, van a empezar a usarlo, ¿no?
Es cierto, tienes razón. Sí, qué bonito que tengas esa paciencia. La verdad es que en estos tiempos, así como dices, o sea, nacieron ya con la esta tecnología, o sea las nuevas generaciones, y es como que tienen el teléfono integrado literal, ya no les cuesta tanto trabajo, pero también a veces los nietos cuando algún abuelito les pide alguna pues no sé que los ayuden, También siento que deberían de ser un poco más comprensivos con sus abuelos, y no tener como todo este tiempo de: "No, es que yo no sé cómo hacerlo". Cuando ellos literal están con el teléfono todo el día.
Ujú. Ujú. Ujú. Sí. Exacto. Claro, sí. Y y no yéndonos tan lejos con los propios papás, ¿no? También hay muchos papás que, aunque son más jóvenes que los abuelos, pues, no todos tienen esa misma, eh, facilidad de aprendizaje, o no tienen luego el tiempo. Entonces, sí, empezando desde tu casa, eh, ahí con los papás, pues, creo que, pues, empezarlo también a a a concientizar.
Sí, es verd No, y sabes que el problema es que también ahorita ya todo es muy tecnológico. O sea, hasta Apple Pay, como dices, el Face ID. Todo esto que a veces o todos los bancos, que todo te dicen que ya tiene que ser online. Yo me acuerdo que una vez fui con mi mamá al banco porque se le había olvidado la contraseña, y entonces se la tenían que restaurar y todo. Y ella, pues, también se le perdió la cartera, perdió la tarjeta. Entonces no le llegaba esta con o sea como te mandan como un código a tu celular que se supone que es para recuperar, pero no le llegaba y no le llegaba. Y ella, pues, tenía que hacer unos pagos. Entonces fuimos al banco a tratar de cor recuperarla, y de verdad, no, o sea, fue muchísima la línea, la espera, porque, o sea, en el teléfono no llegaba el código. Y resulta que tenían otro número, o sea, su número estaba mal, por eso nunca le llegó. Y le estaban ma mandando, pues, a sabrá Dios qué número, y tuvimos que esperar muchísimo tiempo ahí, porque todo ellos lo quieren hacer por la por la aplicación del banco.
Ujú. Sí. Ujú. Ajá. Ujú. Ay, no. Ujú. Pobre. Mm. Sí. Claro. S Claro, ahí, por ejemplo, esto que tocas del banco, eh, sí, siento que debería haber también más facilidad, o más mejoras en estas aplicaciones, porque a mí en lo personal, por ejemplo, me ha pasado estando en el extranjero. También una vez una cuenta se me bloqueó, y la única solución era ir a sucursal física, y yo así como, ah, no.
Ay, sí también. Oye, acaso no te pasó con Santander, porque a mí me pasó algo muy similar. Con Santander, sí. <laughs>
Sí. <chuckles> Sí fue Santander. Y a una amiga también le pasó con Santander. Ay, no, mira, ya aquí sa sacándole el la fama. <chuckles>
Ay, no. Fíjate que sí, eso pasa con Santander y no eres la única, eh. También le pasó a otra de mis amigas que se fue al extranjero. Y te estoy contando también de mí, que mi papá me mandó dinero para unos vuelos, y yo no pude o sea se la tarjeta estaba congelada, y yo según eso, tienes que avisar que cuando vas a salir, y no sé qué, y me dijeron: "No tienes que venir a sucursal", y me bloquearon la tarjeta hasta que fui a la sucursal.
Ujú. Ush. Ajá. Y. Ujú. Ajá. Mm. Qué horror, sí, y luego se supone que ya no debes, eh, llamar cuando sales al extranjero, según ya eso lo quitaron, y hace poco creo que mi hermana le le pasó, pero, afortunadamente como que sí se la desbloquearon casi como una semana después, sin tener ni siquiera que hablar ni nada, pero, sí es complicado. Entonces, fíjate a nosotras que estamos más actualizadas y que obviamente usamos estos dispositivos diario, pues fíjate, nos suelen pasar también cosas que de repente nos descontrolan, pues, obviamente a a la gente, eh, los adultos mayores, pues, eso triplicado, ¿no?, multiplicado por 100, así que sí, justo cuando me, que llegan a pasar estas cosas es cuando más comprendo como eso de el querer aprender todo, controlar todo de repente con las aplicaciones y, pues no, no es posible. Entonces, justo eso me gusta transmitírselos a a los adultos cuando me piden esta ayuda, ¿no? De que, mira, o sea, hasta la fecha a mí me siguen pasando cosas y sigo aprendiendo, eh, así que no te preocupes. Ajá.
Sí. Ay, qué bueno. Pobrecitos. Es cierto. Imagínate un adulto mayor tratando de pasar por esto o poniendo, por ejemplo, su dinero en la tarjeta, porque, también he visto algunos que van a un cajero, tratan de sacar dinero, o piden ayuda y luego se lo roban y se me hace tan triste que pase eso. O sea, porque ya ves que les llega como también su, pues no sé, lo que les dan cada mes, entonces, van y lo sacan o tratan de pagar algunas cosas y luego o se les pierde, o o alguien está ahí de buena gente según y hasta les pueden robar la tarjeta. Ay, eh, siento que son tan vulnerables.
Ujú. Ujú, ay sí, <clicks tongue> claro. Ujú. Claro. Sí. Sí, muchísimo, y co y de cualquier cosita, ¿no? Por ejemplo, retomando un poquito esta anécdota que te contaba, de la amiga de mi mamá que le pasó en su cuenta de Facebook, fue también, porque recibió un mensaje de uno de sus amigos que tenía ahí en contacto, pero, pues ella no no no se percató, pero, pues ya cuando me contó la historia le habían hackeado la cuenta también al amigo, porque, le le le saludó, nomás le puso: "Hola, fulanita, oye, ¿me ayudarías a elegir, eh, un departamento de estos?", y le manda un enlace. Entonces, pues, claramente es de la conversación estaba extraña y, pues, mm, eh, en este caso, la amiga de mi mamá, este, dijo: "Mm qué raro que me pida esta ayuda este esta persona pero, bueno, a ver", entonces, se le hizo fácil, dio clic en el link y le pedía sus le pedía datos, ¿no? Teléfono, no sé qué. Total, le hackearon su cuenta de Facebook, entonces, sí, o sea, de cualquier cosita estamos expuestos, ¿no? Incluso, nos podría pasar a también a nosotros, aunque tengamos el contacto con Facebook más, eh, más seguido, pues, eso no quita que nos puedan pasar estas cosas también. Ajá.
Ay. Sí. Es verdad. Oye, ¿y qué consejo práctico para seguridad o estafas deberíamos como de repasar para estos adultos mayores? Eh, para que les puedas ayudar, para que les puedas decir: "No caigas", por ejemplo, en estas estafan, este, en estos hackers, o sea, como hasta de la seguridad de las contraseñas.
Ujú. Ujú. Ujú. Qué mal. Sí, pues, bueno, en en cuanto a las contraseñas, eso, tenerlas guardadas en un lugar especial y si es en el mismo teléfono, ponerles igual una clave, algo que no cualquiera tenga acceso, eh, y cuan a quien se las compartas, que sea alguien que, pues, le tengas toda la confianza y que cualquier cosa rara que notes, siempre duda y siempre pregúntale a otra persona, o sea, no te confíes todo lo que está ahí, incluso aunque sean tus contactos, puede pa pasar algo ahí extraño. Así que siempre preguntar, preguntar, preguntar.
Qué bueno, la verdad es que es un tema superinteresante y también que tengas como la paciencia. Ojalá que todas las personas tuvieran esa paciencia, para poder ayudarlos y no simplemente, o sea, gritar o hablarles fuerte porque, pues, ellos también no, pues, ya no entienden, igual que siento que se vuelven como niños otra vez, entonces, está un poquito complicado este asunto, pero qué padre, gracias por compartirme de verdad todo esto, te lo agradezco mucho.
Sí. Sí. Sí, exacto. No, muchísimas gracias a ti por tocar este tema, que la verdad que sí muy importante y que ojalá cada vez más gente apoye a los adultos en esta cuestión, así que gracias de nuevo.